อื้อฮือ โชคดีมากเลยนะครับที่ไม่เจออะไร ไม่เห็นอะไรเนี่ยนะครับ ก็ถือว่า โชค ครับ เพราะ ว่า มันก็เสียว ๆ เนาะ อันนี้ก็น่า น่า น่ากลัวเหมือนกันนะ พูดถึงอะ เพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับพื้นที่ด้วย ใช่ไหม แล้วอยู่ ๆ เราไปเลย เนี่ย มีการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามประเพณีไทย หรืออะไรหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ?
ใช่ อืม ใช่ อืม ก็ไม่ได้บอกกล่าวนะ แต่เพียงแค่ว่าก็สวดมนต์ก่อนนอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วก็เขาเรียก ว่า หลังคามันก็ไม่มีเนาะ ก็เลยต้องทำให้นอ กางเต็นท์ในบ้านน่ะ อืม
โอ้โฮ เออ ๆ อะฮะ ครับ อืม อือ ก็อาจจะ คืออาจจะเรื่องของน้ำค้างอะไรด้วย ใช่ไหมครับ ในแบบ ในป่า อะไรงี้ ก็ช่วยได้นะถ้ามีหลังคานิดหนึ่ง แต่ก็คือบ้านก็แอบ แอบน่ากลัวนิดหนึ่ง อ่า ครับ ก็ผ่านมาด้วยดี ก็ราบรื่น ใช่ไหม?
น่าจะใช่ เออ แต่ตอนนั้นก็น่ากลัวมาก ใช่ เพราะว่าจำได้เลยว่า สมัยก่อนน่ะใช้ตะเกียงที่มันเป็นตะเกียงไฟฉายอะค่ะ อืม ที่ เนาะ เราก็เปิดไฟฉายเอา อะไรอย่างเงี้ย เป็นเหมือนกับตะเกียงไฟฉายแบบนั้นน่ะ อืม
อืม อา ใช้ อืม ครับ ก็ถือว่าก็สว่าง สว่างใช้ได้ ณ ตอนนั้นอะเนาะ ก็ดี ดีกว่าเทียน
ใช่ ใช่ คุณ ก็ผ่านมาได้ อันนี้คืนแรกนะ อืม ไป อุ๊ย อุ๊ย ถ้าเผื่อคือ ถ้าเผื่อเทียนนี่ไม่ได้เลยนะคะ เพราะมันเป็นบ้านไม้ น่ากลัวมาก อืม
อันนี้ คืนแรก อา แล้วเป็นยังไงต่อ? <laughs> ถ้าเทียนเนี่ย โอ้โฮ ผมรู้สึกว่าขนลุก เลย นะครับ คือ เนาะ คือมันน่ากลัวจริง เออ ดีแล้ว ไฟแบบ นั้น เพราะว่ามันสว่างด้วย อา หลังจากนั้นไปไหน? ครับ
จริง อือ ใช่ แล้วหลังจากนั้นก็ไป ใช่ ๆ แล้วหลังจากนั้นก็ไปเหมือนเป็นคล้าย ๆ แบบ เออ เป็นภูเขาอะค่ะให้กางเต็นท์ เหมือนเป็นลานกางเต็นท์ เริ่มดีแล้ว ก็ไปพักที่นี้ สอง คืน อา ใช่ ไปพักที่นี่ 2 คืน ก็โอเค
ครับ อืม อือฮึ อืม ก็ อันนี้คือ อันนี้คือธรรมชาติจริง ๆ ถูกไหม? ที่แบบว่า อา ไม่มีบ้าน
ใช่ ๆ เริ่ม เริ่มเข้าหมู่ หมวด หมวดแบบที่แบบจินตนาการกันแล้ว เออ <giggles>
เออ อา ๆ อ้าว! แล้วทำไมตอนแรกไปกางที่บ้าน? คือเดินทางยังไม่ถึงถูกไหม? ต้องพักก่อน อ๋อ
ใช่ ใช่ เหมือน เหมือน มันเริ่มเหนื่อย เริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบว่าพักก่อน อะไรประมาณนี้ แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ชินทาง หรือว่ายังไงไม่รู้นะ อันเนี้ย คือเหมือนขับรถหลงหรือเปล่าก็เลยแบบ อะ พักสักหน่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม เพราะว่าถ้าเผื่อ ขึ้นไปบนเขาหรือ มันข้อค่อน ค่อนข้างอันตรายด้วยแหละ ตรงนั้นมันเหมือนคล้าย ๆ แบบตีนเขา อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อือฮึ อือ ๆ ครับ อือฮึ อืม ก็ถือว่าดี ก็ถือว่า ยังได้ ได้พักก่อนเนาะ แล้วก็ค่อยแบบ อ่า ไปต่อ พอไปต่อเนี่ย คืนที่ 2 แล้วก็เป็นยังไงครับทีนี้ สวยไหม? ถึงที่แล้วหรือเปล่า หรือยังไงครับ?
ใช่